Kakak pernah enggak ngalamin kecelakaan kecil nih waktu berkendara. Dan kalau boleh tahu gimana sih ceritanya?
Wah itu pernah ya kejadian yang menurut aku, ini juga gara-gara keteledoran papa aku sih, bisa dibilang ya. Ini yang misalnya aku 2 kali ya mengalami kecelakaan kecil gitu ya, yang sampai berdarah gitu ya. Nah jadi, eee, waktu, mmm, aku TK, TK eh enggak itu udah SD, SD kelas 3 kalau nggak salah ya. Nah itu tuh, mmm papaku, <chuckles> iya SD Kak sori, jadi e emang kan ada polisi yang nyeberangin di jalan utama gang rumah gitu ya, ketika mau menuju ke sekolah. Nah, emang ini tuh agak lucu, karena polisinya kan udah nge-stop, eee, pengendara yang mau jalan ya, terus, eee, dari arah, eee, yang mau nyebrang kan papaku udah siap-siap mau nyebrang gitu ya, sama orang-orang gitu ya. Nah tapi apesnya nih ada orang yang nggak ngeliat, eee, ini apa stop-nya polisi gitu, jadi ketika papaku nyebrang pelan-pelan orang ini kaget, "jedar" gitu, nah kemudian sepatu aku tuh kelempar Kak nggak tahu kemana, jadi nggak ditemuin kan. Cuman posisinya
Oh. Mhm. Mmm, mhm ya, bukan TK ya? Jauh sekali. Mhm. Iya. Mmm. Oh.
aku tuh mau tetap sekolah. Nah tapi sama polisi kan kebetulan badan aku nggak ada yang lecet selain, eee, ini ya apa namanya, eee, bibirku tuh kena kena aspal gitu ya, jadi emang agak sakit gitu. Terus akhirnya dibawa ke puskesmas dok apa dokternya bilang, "Ini harus dijahit ya." katanya gitu, terus aku berpikir, "Aduh dok, kayak gini doang kok dijahit?" gitu aku bilang Kak.
Mhm. Mhm. Oh itu waktu kecil ya?
Iya waktu kecil, terus habis itu, e aku nggak mau dong dijahit gitu, tapi beneran kata dokternya emang, "Nanti kalau nggak dijahit, berdarah terus loh." gitu, jadi waktu di sekolah tuh aku tetap tetap mau masuk sekolah Kak, itu posisi sepatu aku hilang 1 sebelah itu, <chuckles> gitu. Jadi, e posisinya kayak ya udah aku tetap sekolah, terus ha jadi aku bolak balik kamar mandi, karena ternyata emang harus mengalami rasa perih dan sakit ya gara-gara tidak mau dijahit, tapi untungnya sih lukanya mau menutup, gitu.
Mhm. Mmm. <chuckles> Heeh heeh. Mmm, mhm mhm, mmm. Nah waktu pada saat kecelakaan itu, banyak orang enggak di sekitar? Ada yang langsung bantu atau malah nonton aja nih?
Heeh. Mmm, banyak orang, karena jaman dulu kan belum ada handphone yang untuk, ini ya ngeviralin ya. Maksudnya media sosial tuh belum terlalu kuat gitu, jadi e tidak tidak terlalu untuk di viralkan. tapi enggak enggak, tapi tapi ini sih jadi jadi paham gitu, ternyata orang yang sudah pelan-pelan pun naik motornya, sudah berhati-hati aja juga tetap bisa kecelakaan gitu, pas itu aku nangkapnya.
Iya. Mmm, emang Kakak mau di viralin gitu? <chuckles> Mmm, itu pelan pelan ya nabraknya?
Pelan-pelan, kebetulan emang papa aku tuh kalau naik motor pelan-pelan banget, karena emang pakai motor yang, e GL Pro itu, tau nggak Kak? Yang e jaman dulu itu, motol motor GL Pro ya, mungkin kayak mhm, sekelas Ninja, tapi kan tahun itu belum jadul Kak, waktu, eee, aku jatuh itu.
Oh motor jadul, gitu? Mhm. Oh, iya iya iya. Nah itu emang terjadinya di jalan besar gitu ya Kak?
Mhm. Iya itu di jalan besar yang itu tuh bahkan kayak dilewatin truk-truk besar gitu, tapi kebetulan yang nabrak aku sama papaku tuh adalah motor, gitu.
Wah. Mmm, mhm mhm. Nah, kira-kira bagian yang paling bikin kaget dari kejadian itu, apa itu Kak?
Kagetnya adalah orang itu kan udah di stop sama polisi ya, tapi dia masih ngegas gitu loh, nggak tahu dia ngelamun, nggak tahu dia emang lagi pengen apa ya, mengekspresikan perasaannya gitu, jadi harus menimbulkan korban gitu. Jadi, waktu itu agak kaget banget sih kok bisa gitu loh, orang udah di stop sama polisi tapi masih ngegas dan, bahkan nabrak orang, gitu.
Mhm. Mmm. Mhm. Oh, oke oke. Berarti emang sekadar kelalaian dari orangnya gitu, ya?
Iya, betul banget.
Hmm, mhm mhm. Nah, waktu kejadian itu, Kakak langsung gimana, nih? Apakah santai-santai saja? Atau mungkin ada rasa panik, rasa cemas?
Mhm. Heeh. Aku tadinya kayak takut papaku yang kenapa-kenapa, ya. Jadi, otomatis langsung kayak teriak nangis gitu. Tapi, setelah ternyata papaku enggak kenapa-kenapa, malah orang-orang malah khawatir sama aku. Karena karena kan, aku posisi masih kecil juga, ya. Tapi, eee, di situ aku la bisa langsung berdiri, sih. Jadi habis jatuh gitu, aku langsung berdiri gitu, lo, Kak.
Hmm, mhm. Mhm. Wow, hebat sekali, ya. <chuckles> Kakak malah khawatir sama sepatunya Kakak, ya? <laughs>
<chuckles> I Iya, sepatunya menghilang. Itu baru ditemukan sama polisi beberapa hari kemudian.
Hmm, mhm mhm. Nah, s
Jatuh ke got gitu.
setelah kejadian, reaksi keluarga Kakak kayak gimana, tuh? Mungkin itu kan hanya papa dan Kakak doang. Nah, mamanya Kakak gimana? Wak apakah tahu kalau Kakak kecelakaan?
Iya, jadi hmm, jadi kebetulan emang mamaku tuh juga bekerja, gitu ya. Maksudnya, e bekerja e sebagai perawat, gitu. Jadinya waktu tahu aku pulang sekolah terus sakit itu, dia langsung kayak marah, gitu, "Kenapa enggak mau dijahit?" Gitu, "itu kan, harusnya dijahit!" gitu. Terus aku bilang, "Aku yakin ini bisa nutup sendiri," gitu. Padahal, itu posisi masih anak kelas 3 SD ya, tapi udah kayak bisa menyimpulkan kayak gitu. "Aku tuh takut. Kata dokternya harus dijahit, aku enggak mau," aku bilang gitu. Terus akhirnya sama mamaku kayak, "Ya udah, ini nanti cari obat ya, gini, gini, periksa ke dokter, takutnya infeksi," karena kan itu ber berdarah, gitu ya. Jadinya, eee, mamaku khawatir, gitu sih.
Mhm. Hmm. Iya. Oh oke oke oke, tapi pada akhirnya dijahit atau enggak tuh?
Pada akhirnya enggak ya, dan tapi emang seperti kata dokternya nanti bakal ada perasaan tidak nyaman gitu ya di mulut karena kan waktu menutup tuh kayak sebenernya mungkin dari dalam
Hmm. Oh yang mau dijahit itu di mulut ya? Kirain di kakinya Kakak itu.
iya, di mulut. <laughs> Di mulut Kak. Jadi emang di mungkin itu kena gigi juga ya jadi, eee, agak, agak agak berdarah gitu. Jadinya, eee, mung ini sebenernya harusnya dijahit tapi aku nggak mau dan akhirnya penyembuhannya memang lebih lama sih daripada har dijahit gitu.
<laughs> Oh oke oke oke. Nah, setelah kejadian itu apakah Kakak kayak pernah ngerasa trauma atau mungkin jadi waspada berlebihan setelah itu?
Kalau waspada berlebihan, jelas ya, apalagi kalau lagi bonceng papaku gitu karena itu kan bakal ini ya, seumur hidup ya karena pengalaman yang tidak mengenakkan itu, jadinya biasanya aku bilang selalu bilang eh lebih hati-hati gitu. Atau mungkin jangan, jangan terlalu pelan karena justru itu tuh kan ditabraknya gara-gara terlalu pelan kan? Karena prediksi, <chuckles> prediksi motor yang berlawanan arah itu dikiranya ya udah langsung set gitu tapi ternyata malah pelan-pelan, jadi malah kena gitu.
Hmm. Lah? <laughs> Oh iya ya. Jadi orang yang mau nyebrang itu oh ya papanya Kakak itu nyebrangnya terlalu pelan gitu ya?
Iya, terlalu pelan, jadi nggak sesuai prediksi orang yang mau lewat, gitu.
Mhm. Tapi Kakak nggak ngerasa trauma gitu? Kan waktu kecelakaan itu tuh Kakak waktunya kecil gitu.
Sebenernya trauma, tapi lebih ke trauma sepatunya hilang lagi sih Kak. jadikan, waktu itu tuh aku ingat banget itu tuh sepatu yang sangat aku. Sepatu yang sangat aku sukai gitu, itu warnanya aku inget banget itu pink dan itu tuh kayak aku belinya di mall, Matahari Mall itu kan dulu masih hits banget gitu ya, jadi seneng banget bisa dibeliin sepatu itu tapi karena gara-gara kejadian itu kan sepatunya sempet ilang dan ternyata ada kerusakan gitu loh. Jadi sebenernya sedih banget. Jadi sed eee, waktu habis kejadian itu kalau naik diboncengin, eee, papaku jadi wah kayak takut banget gitu.
<laughs> Kenapa sepatunya yang dikhawatirin gitu? Hmm. Mhm. Hmm.
Sepatunya kenapa-kenapa.
Nah setelah kejadian kecelakaan kecil itu, apa nih pelajaran atau perubahan kebiasaan mungkin waktu Kakak dewasa dalam berkendara yang Kakak lakuin?
Hmm. Pas udah dewasa jadi lebih berhati-hati sih. Karena, eee, meskipun kita udah berhati-hati kan kadang ada orang yang, eee, naik kendaraan tuh suka ngawur gitu ya, suka nggak nggak ngelihat kanan kiri dan lain sebagainya, jadi udah berhati-hati tapi harus lebih waspada juga biar nggak kejadian kayak kecelakaan kecil, meskipun kecelakaan kecil tuh, itu juga cukup menyakitkan ya biasanya. Karena aku juga pernah waktu SMA itu, eee, kita tuh, eee, nggak biasa gitu ke ke mall gitu ya, ke mall yang agak jauh gitu. Nah, terus itu tuh posisi lampu merah itu tuh masih ijo gitu ya, tapi ada orang tua yang udah berhenti coba. Jadi kan kita kaget kan dibelakangnya gitu, terus kita langsung ngerem mendadak, yang lucunya itu yang tadinya apa, temenku di depan, jadi aku yang di depan.
Iya sih. Bener. Hmm. Ya. Hmm? Hmm. Lho kok bi kok bisa? Temennya jatuh itu yang di depan?
<laughs> Karena, karena kan dia dia ngerem mendadak kan otomatis, eee, kebetulan motornya matic jadi dia maju, maju di apa di apa, pa pijakan matic itu, dia sampai turun ke bawah, terus aku yang iya, yang maju ke depan, jadi jadi ini apa yang yang mengendarai motor kan jadinya. Dan kakiku posisi itu juga sakit Kak, jadi kayak eee, karena aku harus nahan kan biar motornya nggak jatuh jadi waktu ngerem mendadak tuh kayak langsung set gitu sekejap, tapi rasanya sakit banget bahkan kukunya tuh kayak rasanya mau copot tapi untungnya enggak sih.
<laughs> Hmm. Oh, ngejlungup gitu? <laughs> Hmm. Waduh. Oke oke. Nah sekarang Kakak lebih fokus apa nih saat lagi berkendara di jalan? Apakah fokus pada kecepatan atau mungkin jarak aman? Atau lebih bersabar lagi?
Eh. Aku sekarang karena mungkin kejadian itu lebih fokus jarak aman ya Kak, ternyata karena ada orang-orang juga yang masih lampu ijo pun dia udah berhenti gitu jadi agak, agak menakutkan juga ya karena meskipun nggak nggak se nggak sering terjadi itu kayak 1 banding 1.000 kejadian gitu ya, tapi tetep aja kayak ngerasa wah ini harus tetep jaga jarak aman sih, gitu. Kecepatannya juga jangan terlalu cepet, gitu.
Hmm. Hmm. Oke oke deh. Nah, di jaman sekarang ini kan kayak banyak orang juga yang suka ngebut sambil main hp juga sekarang kan? Nah gimana tuh pendapat Kakak tentang orang-orang yang seperti itu?
Hmm. Ya bener. Nah orang-orang seperti itu tuh kayaknya harus diedukasi ya sama, eee, mungkin yang berwenang gitu karena itu tuh sangat merugikan orang lain. Nah biasanya aku juga kalau di jalan ada yang mainan eee, handphone gitu biasanya sambil naik motor gitu aku ngasih tahu sih, jangan jangan mainan eee, handphone sambil naik motor. Random random. Jadi, eee, merokok itu juga kadang aku berani ngasih tau juga karena kan takutnya abunya itu masih masih apa ya, masih ada apinya terus sampai ngenain orang, itu kan merugikan banget kan? Dan kadang yang ngerokok itu nggak sadar, gitu. Jadi biasanya aku
Hmm. Wah orang random gitu Kakak kasih tahunya? Wah! Mhm. Kakak berani negur ya? Apa orang, responnya orang-orang yang Kakak tegur itu apakah marah-marah atau kayak oh iya, oh iya gitu dan malah sadar diri?
iya. Biasanya oh iya sih, karena eee, jadi kan, eee, malah bilang oh iya iya, baik baik Mbak gitu. Jadi biasanya malah kayak gitu tapi kalau yang bapak-bapak nggak jelas udah sepuh, tua, terus ngrokok gitu aku juga, ya udahlah, aku mending kayak menjauh gitu loh dari dari dia kalau di lampu merah, karena takutnya juga kena abu yang masih ada apinya gitu kan?
Wah. Heeh. Hmm. Nah, apakah Kakak sekarang selalu pakai perlengkapan keselamatan yang lengkap nih, mungkin seperti helm gitu?
Iya, kebetulan aku emang dari kecil dibiasain, mhm, ketika naik motor ya berarti harus pakai helm gitu ya. Jadi emang sampai sekarang pun meskipun cuma jarak dekat gitu ya, ibarat kayak 5 menit doang, aku tetep pakai helm sih, Kak. Gitu.
Hmm. Oh berarti kalau jaraknya mau jauh, mau dekat gitu, Kakak tetap pakai helm ya?
Heeh, bener. Karena selain pertama kayak jadi nggak kepanasan juga kan meskipun deket tuh kan tetep panas kan? Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Terus yang ke-2 juga keselamatan, terus yang ke-3 juga jadi ini, nggak terlalu dingin kepalanya karena kalau lagi ini juga kadang kena angin gitu kan agak pusing gitu ya, jadi kalau pakai helm bisa ditutup kacanya.
Hmm. Oh oke oke deh. Nah, setelah mungkin pengalaman kecelakaan kecil waktu Kakak berkendara itu Kakak merasa pengalaman itu lebih sebagai musibah atau sebagai pelajaran nih, Kak?
Hmm. Kalau menurut aku sih bisa dibilang pelajaran juga ya. Musibah iya, pelajaran juga tapi lebih ke arah pelajaran karena ketika yang kalau kejadian papaku tadi berarti naik motor jangan terlalu pelan. Ketika ketika udah harusnya orang mengiranya segini gitu, dia kecepatannya lebih rendah lagi, itu kan kayak menunggu, ya mungkin ya mengesalkan ya buat orang lain gitu, jadinya dia mungkin ngegas dikit lah, mungkin nggak nggak kena gitu, ternyata kena gitu. Sama ketika sama temen aku tadi berarti ini ya, kalau masih lampu hijau tolong dilihat banget, kalau masih hijau tuh, eee, jalan aja gitu, karena kasihan dong yang belakangnya jadi, eee, sakit ya. Meskipun kita juga nggak bisa nyalahin juga dianya, karena mungkin dia fokus juga kan kasihan, tapi itu bener-bener sakit loh. Posisi mau jalan, mau jalan-jalan ke mall malah jadi sakit badannya.
Hmm. Hmm. <laughs> Hmm. Oh ya. Mhm, hmm. Nah, apakah Kakak punya kebiasaan buruk waktu berkendara sebelumnya atau memang dari waktu Kakak belajar berkendara itu Kakak sudah sangat-sangat taat dan patuh sama aturan nih?
Karena pernah pung punya pengalaman di kelas 3 SD yang, eee, menakutkan seperti itu ya, jadi aku sampai sekarang pun kalau naik kendaraan itu harus berhati-hati sih. Karena aku nggak mau juga, eee, membuat orang lain jadi rugi kan? Rugi waktu, rugi jadi motornya rusak, rugi ya gimana kalau nanti arah dan lain sebagainya jadi harus hati-hati sih kalau aku.
Heeh. Oh oke deh. Wah, terima kasih nih Kak karena sudah boleh sharing-sharing tentang kecelakaan kecil Kakak waktu berkendara dan juga itu ternyata membuahkan hasil ya? Jadi Kakak berhati-hati nih waktu sudah dewasa.
Hmm. Oke, makasih banyak ya sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, Kak.